जी।
हुँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं अंतिम में?
अंत में तो मेरे को लगता है कि बच्चों वाला जो अपने पॉइंट बोला, वो काफ़ी सही है, क्योंकि अगर हम इंसान के शुरुआती सालों में उसे ये सब सिखा देंगे, कि ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा और अगर हम उसमें एक डर का एलिमेंट भी डाल दें, क्योंकि ह अभी अभी तो हम बच्चों को सिर्फ़ ये सिखाते हैं, अगर आप ये नहीं करोगे, तो आप स्वास्थ्य थोड़ा खराब होगा, आप खाँसी करोगे। अगर उनकी किताबें भी देखें, तो उनमें बट बहुत प्यारे तरीके से मनमानियों दिखाया जाता है, लेकिन अगर हम थोड़ा-सा डराएँ, कि, "बच्चे आप ये देखो ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा और हो सकता है आपके घर पे ये दिक्कत आ जाए।" अगर थोड़ा-सा इस तरह का डर हम डालें, तो बच्चा बहुत सीरियसली उसे लेगा और अपने परिवार को बदलने की कोशिश करेगा। बाकी समय हमारे पास कम है, अभी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या आपके पास मेरे लिए कोई फ़ीडबैक है?
जी, जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हुँ। जी।

पहले तो आपने जो बात करी कि अगर हम हम खुद भी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो बंदा बस में है, गाड़ी में है, वहीं से सामान फेंक देता है। तो जो टूरिस्ट वाली प्लेस हो गई, वहाँ तो ये बहुत बड़ा कारण हो गया। मेरे को लगता है कि अस्वच्छता की वजह आलस है, कि हम हम इतना प्रयत्न नहीं करना चाहते कि सामने डस्टबिन है, 2 कदम दूर है, वहाँ पे जाके गेर दें, नहीं, हमारे अंदर आलस है। हम जहाँ खड़े हैं, हम वहीं उस चीज़ को गेर देते हैं और ये नागरिक होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हम 1 प्रॉपर डस्टबिन हम कोई किसी एक जगह पे करें। अब शौचालय भी एक काम के लिए होते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी आप शौच कहीं भी कर लो, क्योंकि शौचालय आपसे 100 मीटर दूर है अ, जहाँ है, आपको वहाँ करना चाहिए।
हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। जी। हाँ, हाँ। अ, बिल्कुल। हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हुँ। जी। जी, जी। हाँ, हाँ।